ใช่ แล้วพอมาอยู่ที่เนี่ยอะค่ะ อยากกินมันก็ไม่ได้กินเนาะ มันก็แบบ ไม่รู้จะทำยังไงก็เปิดสูตร เปิดยูทูบเลยค่ะ แล้วก็ทำตาม <chuckles>
อืม ค่ะ เออ ขยันมากจริง ๆ อ่า เราหาซื้อกิน <chuckles>
ค่ะ แล้วก็แบบพอ <chuckles> แล้วพอมาผัดลองทำเองอะเราก็ค้นพบว่ามันไม่ได้ยากนะคะ มันไม่ได้ยาก แต่มันแค่มันอาจจะหลายขั้นตอนหน่อยแรก ๆ ก็อาจจะจืดบ้าง เอ่อ ข้าวแฉะบ้างหรือข้าวแบบไม่แฉะ ไม่สุกบ้าง อะไรอย่างเงี้ย ค่ะ ก็แบบหัดทำไป ก็แบบพังบ้าง อะไรได้บ้างก็ ก็หัดไปเรื่อย ๆ ทำหลาย ๆ รอบ ก็เริ่มได้แล้วค่ะ เริ่มกะปริมาณได้แล้ว <chuckles>
ค่ะ ค่ะ อือฮึ ค่ะ ค่ะ อือฮึ เออ เป็นประสบการณ์ ใช่ไหม โอ้ เก่ง ๆ อือ ค่ะ แต่ถ้าทำแล้วแบบ มีคนกิน ด้วย มันก็โอเคเนาะ อืม แต่ถ้าแบบ
ค่ะ ค่ะ ใช่ ปัญหา คือตรงนี้เลยค่ะ <laughs> ทำออกมาแล้วต้องกินคนเดียว ก็ไม่ไหวอีกเหมือนกัน <chuckles>
<chuckles> เพราะว่า คือ คืออย่างถ้าเกิดว่า
ค่ะ
แค่เราคนเดียว อย่างเงี้ย มันทำมันก็แบบ อืม ซื้อเอาดีกว่า มั้ง อะไรเงี้ย <laughs>
ค่ะ <chuckles> ใช่ ๆ ใช่ แต่ว่าพอดีตอนนี้แบบมีคนช่วยทานเนาะ มีแบบ เอ่อ มีลูก มีกับคุณสามี อย่างเงี้ยค่ะ เอ่อ เราทำเมนูไหนออกมาแล้วเขาทานได้ แล้วก็ อา คอยยังชั่วมีคนช่วยทานแล้ว เราจะได้ไม่ต้องแบบทานคนเดียว <chuckles>
อืม ดี ๆ <laughs> <laughs> อ๋อ ดีค่ะ ดี อย่างงี้ เดี๋ยวลูกต้องชอบอาหารไทยไปด้วย <laughs>
ค่ะ ใช่ค่ะ ตอนนี้ก็หลายเมนูแล้วเหมือนกัน เพราะว่าแม่ขัด เอ่อ ถนัดอาหารไทย ก็ลูก ๆ ก็เลยจะได้ทานแค่อาหารไทย <chuckles>
<laughs> แสดงว่าที่ลองทำอาหาร นี่คือ
ค่ะ
ก็คือ แน่นอน ก็อาจจะอยากทานด้วยแหละ แล้วก็อยากให้คนอื่นกินด้วย คนที่บ้านด้วย อย่างงี้ ใช่ไหมคะ
ค่ะ